Còn cái dự định thứ ba của mình nữa thì, ờ, mình sẽ không gọi là, sao ta, khởi nghiệp <chuckles> không biết là khởi nghiệp thật không nhưng mà hiện tại thì mình đang làm một nhà sáng tạo nội dung, ờ, với lại là kinh doanh, ơ, nước hoa với lại shop quần áo á, nhưng mà cái đó là mình chỉ làm việc online thôi chứ không có mở shop hay gì đó nha, kiểu như là, mọi người mua thì mình sẽ bán thôi à. Ừm, cái nhưng mà cái khởi nghiệp này của mình muốn á là, ờ, mình muốn làm hoàn toàn thời gian về nhà sáng tạo nội dung luôn, đó, kiểu như, trên mạng xã hội á. Ờ, cho nên là, kiểu, 3 cái đó mình không biết là nên chọn cái nào nó mới phù hợp với bản thân mình nữa.
Ừm. Ờ. À. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Mình hiểu. Wow. Bạn vừa trình bày những cái ý tưởng, những cái, gọi là, lối đi nghề nghiệp trong tương lai, có đến 3 sự lựa chọn luôn, và cái điều này cho thấy thực sự bạn là một người có, gọi là, một cái sự hoài bão rất là lớn trong tương lai nè. Khi mà mình vừa có thể, gọi là, lựa chọn thứ nhất là bạn sẽ tiếp tục bạn học cao thêm, đúng hông nè? Mình sẽ, gọi là, đi tới một cái đất nước nào đó khác để mà mình tiếp tục mình theo đuổi cái việc học thạc sĩ và đồng thời mình cũng có thể tìm kiếm một cái sự lựa chọn mới, một cái chân trời mới cho bản thân mình nè. Và cái sự lựa chọn thứ hai, sự lựa chọn thứ hai á, nó cũng rất là, gọi là, cho cho cho cho thấy được cái nó cũng không hẳn là an toàn đâu bạn, tại vì nó cho thấy được rằng bạn là một cái người có có tình cảm rất là sâu đậm với gia đình nè, và cũng muốn về mình đóng góp mình đóng góp sức lực của mình cho cái, gọi là, đất nước quê hương của mình, đúng hông? Khi mà bạn muốn về Sài Gòn nè, bạn muốn sống bên gia đình và mình đi làm đó luôn. Và cái sự lựa chọn thứ ba á, cho thấy được bạn là một cái người dám mạo hiểm, gọi là, muốn thử những cái thứ mới khi mà mình, gọi là, mình hoàn toàn mình làm toàn thời gian về cái mảng mà sáng tạo nội dung luôn, một cái mảng mà không có phải ai cũng làm được đâu nha bạn, tại vì cái việc mà sáng tạo nội dung á, nó không những mình cần một cái, gọi là, cái sức sáng tạo nó đặc biệt mà cái quản khả năng quản lý thời gian nè, rồi khả năng mà làm những cái quản lý những cái nội dung đó nó cũng rất là quan trọng, nó nó nó là một cái sự kết hợp giữa nhiều cái kỹ năng khác nhau đó.
Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng luôn đó. Kiểu, an toàn. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi.
Ừm, thì bạn
Ờ, thực ra thì mình thấy việc làm sáng tạo nội dung á, là hồi hồi trước nha thì mình có đam mê lắm, ừm. <chuckles> Kiểu như là, khi mà nhận được những cái lời khen của mọi người trên mạng xã hội nè, rồi các nhãn hàng biết tới nhiều hơn, rồi, à, ừm, mình nhận được những cái deal hời á, ờ, nói chung là về vấn đề tài chính nữa thì mình thấy rất là, kiểu, đam mê nha, nhưng mà dạo gần đây thì mình cũng hơi lười biếng cho nên là cái lượng tương tác ấy nó cũng bị giảm sút. <chuckles> Đó.
Ừm. Ừm.